Heeh, ya emang udah hidup liar dan paham car hirup apa, kerasnya hidup, gitu ya. <chuckles> Iya, makanya aku kayak, "Ah, kasihan banget," gitu. Dan, sedihnya itu tuh nggak cuman 1, 2 ekor doang, Kak, yang bernasib kayak gini, kan banyak ya, kayak tersebar di mana-mana, gitu kan.
Mhm? Kehidupan, heeh. <chuckles> Mhm. Oh, ya? Heeh. Iya iya iya iya. Waduh, sedih juga ya, Mbak, kalau misalnya kita ngomongin ini. Tapi nih, aku mau tanya nih sama Mbak, eee, kan selain kucing-kucing liar itu, ada beberapa mungkin ya, kucing atau mungkin hewan-hewan yang menjadi korban kekerasan pemiliknya, aduh, itu aku aku mau nangis sih, kalau mau bahas ini sih, kayak
Ya ampun, sedih mhm. Iya sih. Oh, gimana? Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Iya, memang sedih sebenarnya ya, Kak, ya.
Heeh. Kalau menurut Mbak sendiri itu ya, eee, hewan-hewan yang dengan sengaja gitu kan, dijadikan sebagai pelampiasan ya, kita ngomongnya pelampiasan aja ya, dari pemiliknya, itu, gimana Mbak? Apakah bisa kita menyelamatkan atau mungkin menegur pemiliknya, atau gimana nih, baiknya?
Mhm. Iya. Iya. Betul betul. Heeh heeh. Ih. Heeh.